Allora, parlando di progetti, obiettivi, diciamo nuove idee, raccontami un po' come fai a trasformare un'idea astratta, in un progetto che poi può diventare concreto, qual è il processo?
Allora dunque io ho, mhmm, un trascorso di grandissima pensatrice, ecco. <laughs> Ho avuto e ho continuo ad avere un un sacco di idee che a volte riesco a mettere in pratica, altre volte sono troppe quindi però nel passato, posso pensare per esempio a quando, mhmm, avevo un piccolo collettivo teatrale, ehm, e e ho avuto sempre un libro n ne nella mia, uhm, libreria che era per me un libro molto curioso e ho letto tantissimo che s erano le poesie del periodo dadaista. Quindi c'era proprio questa passione con con quel tipo di poesia, il tipo di sti assolutamente mi è mi pia mi piace tantissimo, mi piace proprio anche dal punto di vista proprio sociale, politico, il momento di rottura con le convenzioni sociali, insomma, ehm, e allora, mhmm, da questa cosa è nato un uno spettacolo, uno spettacolo teatrale nel quale abbiamo messo in scena queste poesie, però in realtà l'idea
Bene. <chuckles> Ah. Ah, interessante. Mh-mh. Ah, okay. In quel periodo in particolare, quindi con quello stile. Mh-mh. Ah, okay. Bello. Mh-mh. Ma è nato da una tua idea, quindi? Mh-mh.
Sì, sì, sì, sì, da una mia da una mia idea. Ehm, però era molto magmatico all'inizio, nel senso che le poesie dadaiste sono molto complesse, non sono poesie convenzionali, sono molto ehm, hanno una struttura particolare, dei suoni, dei movimenti
Ah, chiaro. Okay, quindi a un'occhio inesperto, non abituato alla lettura, ehm, possono essere incomprensibili, mh.
Esatto, e quindi è stato anche un lavoro molto di di ricerca, di diciamo di, mhmm, confronto con le persone con le quali stavo progettando questa cosa. Mi viene in mente questo perché, in effetti, è nato proprio da, che ne so, leggere una poesia e uhm, e poi volerla mettere subito in scena proprio per, mhmm, sperimentarla anche dal punto di vista proprio fisico, del palco. Quindi questo è stato un approccio, inizialmente, proprio di confronto. Generalmente se ho un'idea, uhm, molto, molto vaga, ehm, mi confronto con le persone che ho molto vicine. Nel senso
Mh-mh. Erto. Mh-mh. Mh. In questo caso lo spettacolo teatrale è nato, uhm, unicamente da una tua idea, oppure hai avuto intorno alcune persone che ti hanno aiutato a svilupparla e a metterla in pratica?
No, no certo! Io l'ho l'ho l'ho assolutamente sviluppata con l'aiuto di altre persone che spesso, succede che ehm, a me piace molto lavorare in team, mi piace moltissimo lavorare con le persone, perché facendo teatro, facendo performance, è fondamentale avere un contatto con un collaboratori, non faccio difficilmente ho fatto cose proprio totalmente da sola. Anche se poi l'idea nasce da me, oppure scrivo un pezzo, oppure insomma, mi mi piace l'idea di fare qualcosa, però mi piace molto che nascano delle collaborazioni artistiche, ecco.
Ah. Certo, certo. Mh-mh. Certo, per aggiungere punti di vista. Poi soprattutto in ambito creativo, avere tanti punti di vista, aiuta anche alla ricchezza dell'opera finale, finita.
Assolutamente. Sì, sì, quindi quando ho un'idea, generalmente mi può capitare anche di vedere di di di c realizzare qualcosa che nasce proprio da un sogno, cioè mi è capitato di sognare delle cose e poi metterle metterle in scena ecco, oppure scriverle con forma di racconto, di poesia. Quindi, ehm, però ne mhmm, sì, sì, sì, sì, scrivo. E quindi
Ah. Okay, bello. anche, mhmm mh. E ci c'è mai stato un progetto che hai portato avanti per quanto riguarda la scrittura, ad esempio libri o, come hai detto, anche poesie?
Sì, sì, sì. Sì, ci sono stati anche degli input esterni. Per esempio, mi è stato proprio chiesto di scrivere un libro di poesie, in un momento in cui io non avevo assolutamente più voglia di scrivere poesie, perché magari medo dedicata ad altro. Quella cosa, in quel momento è stata una cosa molto vaga, molto, mhmm, incorporea, se posso dire. Però poi, i Esatto, sì, sì, proprio la struttura, e e perché non sapevo da dove iniziare, e e semplicemente mi sono mi sono seduta e ho iniziato a con della musica di sottofondo, a buttare giù delle parole, senza senza pensare un po' una scrittura automatica.
Mh-mh. Ah. Ah-ah. Okay, il libro? Non mh-mh. Chiaro. Forse perché ti sei anche un po' un po' sforzata, invece alcune volte nella scrittura, ehm, serve essere mossi da un qualcosa di più profondo di una richiesta esterna, magari da proprio, come hai detto tu, dal desiderio di scrivere un sogno di, mhmm di mettere su carta i pensieri, invece se c'è una una forzatura dall'esterno risulta un po' più difficile.
Sì, sì, sì, sì. Certo. Esatto. Però, c'è anche da dire che un input esterno a volte può essere un motore, se lo usiamo nel modo giusto, perché a me è capitato, pre esempio, di essere, uhm, spronata a fare qualcosa, ehm, in un momento proprio, mhmm, della mia vita in cui non quella cosa non la sentivo; e quindi ci dev'essere, diciamo, una connessione tra quello che all'esterno, uhm, ci viene richiesto magari, oppure ci ci stimola e però anche il nostro stato interiore. Quindi, diciamo, che queste cose si devono incontrare, per forza. Quindi, l'idea così vaga e e en senza corpo, può assumere una forma se se si incontrano diverse cose, e e si
Mh-mh. O okay. Certo. Assolutamente. Quindi, ehm, da come dici, ehm, l'input esterno, diciamo, l'essere spronata ti aiutato varie volte, magari durante il corso della tua carriera creativa di scrittrice mh-mh.
Sì, sì, sì. Sì, assolutamente. M'è capitato proprio di anche di farmi stimolare da da una canzone pre esempio, e ti faccio un esempio: c'è, ehm, una canzone dei Deep Purple che è Lazy, ehm, che mi ha proprio <chuckles> mi ha fatto pensare a alla pigrizia di mio figlio, ehm, e e proprio per questo gli ho dedicato un monologo, perché in quel momento, que Sì, esatto, che si chiama "Pigro," perché perché quel momento la mhmm, quella cosa lì è nata proprio come idea, però poi gli ho dato un corpo, quindi gli ho dato una forma, che era quella di una persona che conosco. <chuckles>
Ah! Sì. Mh-mh. Ah. A tuo figlio? <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Quindi, quell'idea è nata, ehm, dalla dalla prima volta che hai ascoltato quella canzone? Oppure, è nata in un mome
No, no, no la be è è un momento. Quella canzone la conoscevo da tantissimo Sì, sì ho avuto l'epifania della pigrizia di di mio figlio, e e <chuckles> no, veramente e e e a volte m mi capitano proprio queste cose, ehm, come, pre esempio, appunto la mhmm, il fatto di, ehm ehm, evocare qualcosa che fa parte che fa parte della mia vita, ma non necessariamente poi la sviluppo in quel momento, ecco, cioè posso svilupparla Sì, esatto, ma rimane comunque. Ci sono delle cose, pre esempio, che mi sono rimaste, mhmm, in forma proprio così, uhm, vaga e magmatica per tantissimo tempo, come una raccolta di racconti, così
un momento in cui tu la stavi ascoltando e ti è venuta l'epifania di associarla a tuo figlio? <chuckles> Mh-mh. Certo, magari la rimandi. M okay quindi ogni idea, ehm, può essere sviluppata anche in futuro, non necessariamente nel momento in cui emerge; infatti, da questo
Sì, sì, mi capita. Pre esempio sì, ho delle cose in sospeso comunque che
Ah, da da questo infatti ti volevo chiedere: ma, ehm, come come ti organizzi per quanto riguarda la vita di tutti i giorni? Quindi: ti viene un'idea e mi hai detto che alcune volte la rimandi, ma hai un metodo per il quale, magari te la scrivi su un taccuino e te la tieni, oppure semplicemente riemerge? E soprattutto, che priorità n hanno queste idee vaghe, ehm, n
Sì, no, io Allora, ehm, dunque io quando ho un'idea proprio che deve essere fissata la scrivo o registro. Pre esempio, con quando scrivo delle cose che mi vengono in mente mentre sto nel traffico, pre esempio, può capitare, cioè sto nel traffico, perdo tempo, mi vengono delle idee in quel momento, io le registro; e allora io ho una tutta una serie di note vocali che, ehm, mi, mhmm, che che poi appunto, ehm, organizzo Sì esatto, riascolto e quando sto in un momento creativo che mi viene un'idea, a quel punto io la devo fissare, naturalmente, e me la tengo, perché mi può capitare di dimenticarla. Quindi, anche un sogno particolare che mi pre esempio mi è capitato di scrivere una poesia che era esattamente il sogno che avevo fatto, una cosa molto delirante, però, era proprio esattamente e quello me lo s mi sono scritta quella l'ho scritta immediatamente, l'avrei persa. Quindi, dipende
Mh-mh. Mh, certo. Ah! Riascolti maga ah-ah. Bene. Mh-mh. Ah! <chuckles> Ah, l'hai scritta proprio subito dopo, ehm, il sogno?
Sì, sì, sì l'ho scritta immediatamente min la mattina m'è capitato anche di di scrivere le cose, e poi però mi capita anche, appunto, di scrivere, di mettere delle note, ehm, e poi lasciarle lì, naturalmente. E poi, quella cosa però, visto proprio che l'ho fissata con la scrittura, o con la voce poi, mhmm, non la perdo. E quindi poi c'è un momento creativo, un momento po propizio nel quale riesco poi a rimetterci le mani.
Mh-mh. Mh, certo. Chiaro. Chiaro, e infatti, ehm, mi hai detto che ci sono varie idee che butti giù durante, magari, le giornate, appunto, sogni o pensieri. Ma poi una volta che, mhmm, ce l'hai sul telefono o su un taccuino dove dove le scrivi, come fai a capire, ehm, per quali idee vale la pena investire concentrazione, tempo, per farle diventare un qualcosa di concreto? E invece quali, invece cioè, come fai a decidere quali lasciare andare e quali, ehm, sviluppare e tenere?
Sì. Sì. Quelle io tengo quelle che mi rimangono come un chiodo fisso, perché quelle sono quelle che sono le più perché ce n'ho veramente come dicevo prima, ce n'ho tantissime di idee, essendo una creativa, uhm, anche a livello proprio di performance, di cose scritte, di video, di cortometraggi, di film, cioè, c'ho una marea di idee nella testa. Troppe. Troppe. Allora, quelle che invece
Eh, sì. Mh-mh. Hai tante tante idee per la mente. E, quindi quelle che ti che ti rimangono in testa sono
Sì, quelle che sento proprio f fisicamente che le posso realizzare, quelle è proprio una sensazione fisica. Sento proprio la percezione della cosa che è quello è l'intuito che mi che mi guida in quel caso, non è razionale, ovviamente
Okay. Mh. Bello, bello.
Sì, quindi è mi faccio mi faccio trasportare dal flusso dell'interesse, diciamo. Quella che mi rimane più attaccata alla pelle è quella giusta.
Assolutamente. Quella che senti più più tua, che ti appartiene di più. E, invece, ti volevo chiedere un'ultima cosa, ma visto che mi hai detto, appunto, che sei una persona creativa, che hai sempre tante idee e che sei riuscita anche a svilupparne molte, e a renderle concrete, che consiglio daresti a chi, magari, ha difficoltà nel concretizzare un qualcosa di astratto? Perché non sempre è un processo semplice quello di rendere concreta un'idea che non si vede, non si può toccare, non non non è tangibile, non sempre è facile. Che consiglio daresti a chi ha difficoltà in questo processo?
Esatto, assolutamente. Dimmi. Mh-mh. Certo. La prima cosa che, secondo me, è fondamentale, è dargli un corpo. Cioè, io attraverso la scrittura, la disegno. Poi, dipende dal talento delle persone. Io per esempio, mhmm, l ho detto la disegno perché gli do un corpo concreto, però non so disegnare, ecco, questo è un mio cruccio, ecco, quella è una cosa che non so fare. Però s
Mh-mh. Ah. Quindi, con "la disegno" che intendi?
con la disegno vuol dire, ehm, s trasportarla dalla mente fuori, quindi realizzare qualcosa, n so, scrivere, ehm, registrare, uhm, b reali cioè dargli un b portarla nella realtà.
Mh, okay. Mh-mh. La rendi anche rivisitabile.
Esatto, cioè l no toglierla dalla mente, trasportarla all'esterno, in qualsiasi modo, in modo più ideale per la persona che può essere la voce, può essere il canto, può essere la scrittura, sì il progetto e può esse una cosa più tecnica, scientifica, però sempre qualcosa che che si può toccare, qualcosa di tangibile. Quindi, portarla all'esterno della testa, avere il coraggio anche di fare qualcosa di brutto, perché, magari, non sempre le cose che
Mh-mh. Mh-mh. Erto. Certo. Mh. Quindi accettare il possibile fallimento. Mh-mh.
Assolutamente, perché non sempre l'idea è qualcosa di meraviglioso e bellissimo e fa fatto bene, però, ecco, l'importante è vederla, quindi, trasportarla all'esterno, e poi, lavorarci. Ma, con le modalità che ognuno ha proprio della propria uhm, rispetto alla propria indole.
Certo. <chuckles> Mh. Assolutamente. Certo. Poi, se non si rende concreta, non si sa non si saprà mai se può funzionare. Giusto, giusto. Sì. Assolutamente. Guarda, allora ti ringrazio perché è sempre bello parlare di argomenti creativi, e di vedere come, mhmm, ogni persona è diversa nel nel gestire, uhm, come si sviluppa un conc un progetto, e come come si trasforma un qualcosa di astratto in qualcosa di tangibile e concreto. È sempre affascinante.
Come fai a sapere se funziona? Esatto. Certo, certo. Ti ringrazio. È stato un piacere, veramente.